はい、騒音に困ったこととかあります？嫌だったこととか、あります？
そそうですね。なんかもともと
うん。
自分はえっと、アメリカの方に生まれ育ってて。
はい。あ、い今ですか？そうま生まれ育ったんですか？
生まれ育ってて、い今は日本にいるんですけど。
あ、すごい。あ、ええ、はいはいはい。
アメリカにいた時はほんとに、あのそういう、隣人のなんか騒音っていうか、まあ迷惑行為はめっちゃくちゃあって。
うん。うん。 はい。 うーん。